อืม วันนี้ก็มีเรื่องราวดี ๆ ค่ะ เกิดขึ้นมา อ๋อ ตั้งแต่ช่วง ติ เที่ยงคืนได้อะค่ะ แบบว่า อา ก็ ก็อยากจะแชร์แบบว่า อ่า ประสบการณ์นะคะ ความรู้สึกดี ๆ กับคนใกล้ตัวบ้างนะคะ อืม
อืม อ๋อ ครับผม อะฮะ ครับผม อื้อฮือ ครับผม ได้ครับ ไหนลอง ลองแชร์ให้บ้านได้ ได้ฟังหน่อยครับ
ค่ะ ก็คือช่วงนี้อะค่ะ ทุกคน ก็คืออย่างในครอบครัวเราอะค่ะ จะมี อ่า มีหมวกเอง แล้วก็มีสามีนะคะ ที่ ที่อยู่ด้วยกันในบ้าน แล้วก็ต่างคนต่างทำงานกัน แบบว่าแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลานั่งกินข้าวพร้อมกันเลย นับตั้งแต่ที่ ที่เรามีลูก คือการกินข้าวด้วยกันคือน้อยมาก อา อย่างสามีก็จะกินข้าวหน้าจอคอมตลอดเลย แล้วก็คนละเวลาด้วย เราผลัดเปลี่ยนกันดูลูก คนหนึ่งทำงาน คนหนึ่งดูลูก คนหนึ่งทำงานบ้าน ลูกหลับอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะคอยช่วยกันดูตลอด อย่างเงี้ย แต่เราก็จะมี อ่า เรื่องดี ๆ ค่ะ heal ใจกัน ก็คือว่าเรื่องอาหารนี่แหละ พูดถึงแล้วก็หิว เรื่องอาหารนี่แหละค่ะ ที่เราจะช่วยให้มีรอยยิ้มขึ้นมา อืม ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องอยู่ในครัวนาน ๆ เพราะว่าบางทีอะค่ะ หมวกเองเนี่ยล้างถ้วยอยู่ แล้วยังล้างไม่เสร็จเลยอะ ลูกร้อง ลูกตื่น ก็ต้องล้างมือ รีบล้างมือไปดูลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทำกับข้าว บางสิ่งบางอย่างเราทอดอะ เราสมมติว่าเราทำกับข้าวทอดปลา อย่างเงี้ยค่ะ เราจะคุมเรื่องไฟเนาะว่า ไฟอะต้องเป็นไฟกลางนะ ปลามันจะได้สุกสม่ำเสมอสีสวย อะไรงี้นะคะ อา ลูกร้องหรือลูกจะแอบปีนคอกหนี เงี้ย เราก็ต้องเบา ไฟ แล้วก็มาดูลูก ซึ่งเป็นอะไรที่ ที่เหนื่อยมาก
อะฮะ ครับผม อืม ครับผม อะฮะ อืม ครับผม อืม ครับ อ๋อ ครับผม อืมฮึ ครับผม อืม ๆ อะฮะ อืม อืม ครับผม อือฮึ อา ครับผม อา ก็ต้องไปดูลูกใช่ไหม? อ๋อ ครับผม อือฮึ เอ๊ะ! ครับ อึบ อืม อา ครับผม อะฮะ อืม